Ah eu levo, eu entendo também, é muito na verdade, é é são normas da sociedade, né. <chuckles>
Uhum. Uhum, é.
Então, assim, eu eu levo a sério, eu respeito, mas eu questiono às vezes e eu, eh, tento refletir a respeito, assim, sabe.
Uhum, uhum.
É, e eu acho que isso é algo que todo mundo devia fazer, assim, porque as pessoas, a sociedade em geral ela tem uma tendência a aceitar aquilo muito padronizado, né. E qualquer coisa que foge um pouquinho daquele padrão, choca, é. <laughs>
É. Já é julgado. Uhum, uhum. Você já sentiu julgada?
Então eu adoro pessoas eh, eu adoro pessoas que ousam assim sabe que
Hum, boa. E o que que seria uma pessoa que ousa no seu conceito?
Então, teve uma formatura que eu fui, por exemplo, que foi muito bacana, eh, no Brasil é muito comum, né, essas festas de formatura depois e tal. Eh, e aí um colega meu ele foi todo formal, tipo, né, com uma com a roupa que é adequada pra aquele momento ali pra aquela ocasião
Aham.
mas ele foi de saia.
Ah, a opa. Que tipo de saia, tipo uma saia, uma kilt?
É. É isso, uma saia mais longa, assim, sabe, não era uma mini saia. Ele foi com uma saia longa, assim, mas, né, o fato dele ser homem e estar de saia foi o suficiente pra chocar muita gente. <laughs>
Pra chamar atenção, né. Se ele estivesse na Irlanda talvez isso não teria acontecido. <laughs> Mas é mas lá no Brasil, né, tem essa essa questão aí cultural de que o homem não pode usar saia.
É, <laughs> provavelmente não. <chuckles> Aham, exatamente. E são essas normas, assim, da sociedade, né. Então, eh, ele estava super elegante, ele não estava ele não era uma calça de moletom, não era uma saia jeans, ele estava dentro das normas ali.
Uhum. Estava bem portado.
Estava bem, mas ele estava de saia e aí foi suficiente pra muita gente começar: "Nossa mas a" E eu achei incrível, ele falou: "Gente que bom que ele tá se sentindo bem, tá feliz, tá ótimo". <laughs>
Claro, claro com certeza. Você sente que houve ali um tom de julgamento?

Pra você não se sentir tão baixinha. Você já foi julgada pela sua altura?
É, é. <chuckles> Ah já, já. Já, já me incomodou muito, assim.
Mas, assim, julgada de de de para o lado mal, ou assim, igual piadinha que as pessoas fazem, a ha, você é tão pequenininha.
Ah, de É, mas é mais piadas, assim, sabe, são mais piadas, só que é uma coisa que no início você, né, releva e tal mas depois acaba te incomodando, porque eu não posso fazer nada para resolver <chuckles> essa situação.
Aham. Exato, exato a única coisa que você pode fazer, é ou aceitar ou usar salto, né? <chuckles>
Aham, é. <chuckles>
Exato, exato. Mas e aí, então, como que é o seu estilo hoje?
Olha, hoje eu gosto muito de calça comprida. Eh, eu gosto muito de calças amplas mais pantalona, assim.
Aham. Que tenha a <clicks tongue> o pé mais aberto.
É, é exatamente, eh, gosto bastante, eh, gostava muito de cropped, hoje em dia eu já estou usando de tudo, assim, não só cropped, mas
Uhum. Ah, exato, né, teve a época a época do cropped, né, tudo era cropped.
É, é, <laughs> eu eu ainda uso, mas agora eu já uso de tudo também, assim, eh eh, mais longas também, e tal. Gosto muito de um bom casaco, um casaco bonito.
Tudo era cropped. Aham, aham. Ah é, faz falta, né, precisa, né, toda mulher, precisa ter um bom casaco no seu guarda-roupa.
Uhum. É, e pra cada ocasião, então, assim, aquele bem de frio, bonitão, sobretudo bonito É.
Aham, aquele que é bem caro, que você sabe que vai pesar no seu bolso, mas que vai ser um investimento, não é nem um gasto, é um investimento.
Aham. <laughs> Isso, exatamente. E uma jaqueta de couro, eu gosto muito também, quando não tá muito frio, fica ótimo.
Uhum. Ai. Uhum, uhum.
Eh, eu gosto muito de brinco, então, é um uma paixão minha, eu tenho vários brincos, eu adoro brincos diferentes, brincos assimétricos.
Aham.